Iya iya iya iya, memang sih harus begitu ya, Kak, ya. Ak ke makanya kan sek sebenarnya kan gotong royong itu masih sangat relevan ya apalagi kan itu salah satu, apa, nilai bangsa kita kan, gotong royong gitu. Jadi memang mhm, tadi relevanlah tentunya gitu. Kita kadang-kadang kalau cuma bayar orang doang, andelin bayar itu kan mahal banget ya, karena kan perintilannya itu, eee, banyak yang kelewat gitu. Kalau kadang kan kalau nyuruh orang kan heeh, p kalau, apa, bayar orang kan dia cuma spesifik, "Oh aku cuma ngerjain ini kok" gitu. Dia mana mau ada kerjaan tambahannya lagi, kayak gitu. Mhm.
Mhm. Iya. Banget banget. Heeh. Mhm. Nah, itu. Heeh heeh. Heeh. Hmm. Iya. Betul. Heeh, bener banget tuh ya hasilnya kurang heeh. Heeh heeh. Iya, heeh. Nggak heeh, pasti nggak mau. Heeh, iya sesuai dengan apa yang ada di kontrak gitu kan ya, sesuai dengan a be yang khususnya membuat apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan gotong royong, bahkan ngerjain segala macam bisa gitu loh. Nah itu pasti sangat iya sangat
Nah. Iya, betul betul. Iya, betul loh. Bahkan saling mengingatkan tuh biasanya.
Bener gitu. Nah
Eee, "Eh yang ini belum nih, yang ini belum" gitu.
Heeh, bener banget iya. Nah, kalau misalkan nggak ada gotong royong gitu ya Kak, wah itu ini sih susah ya gitu kayak kan kita hidup, eee, bertetangga, kita hidup berdampingan nggak bisa nih kalau kita cuma hidup sendiri gitu. Bahkan mungkin dalam anggota keluarga aja kita juga pasti ada namanya gotong royong, entah dalam, eee, pembagian tugas misalkan siapa yang masak, siapa yang bersih-bersih, gitu kan. Itu semuanya butuh ya, Kak, ya? <chuckles> Namanya
Mhm, hmm. Betul betul betul. Iya, betul. Mhm. Mhm. Betul betul betul betul. Namanya juga kita be hidup bersosialisasi kan ya, gitu. Iya iya iya iya iya. Mhm.
Mhm. Oh, betul. Apalagi sekarang adanya teknologi nih Kak, teknologi kan udah semakin lama semakin maju nih, gitu. Nah, eee, teknologi itu enggak s apa ya, enggak bisa serta merta menggantikan si gotong royong ini juga enggak sih?
Apa tuh? Betul betul betul.